Nah, bahkan kayak aku tuh benar, pertama nggak punya tabungan, gitu ya, dan aku ngerasa tuh sebenarnya gaji aku tuh nggak kecil-kecil juga, gitu. Dan, sebenarnya, cukup-cukup aja kalau memang aku tuh mungkin hidupnya standar-standar aja, kali ya? Nah, tapi, waktu itu ternyata gaji aku tuh kurang, Kak. Kurangnya di sini adalah sekarang kan gampang banget ya, untuk mengakses paylater, gitu, Kak. Nah, paylater, di sini lah yang bahaya banget, gitu Kak. Aku mikirnya, "Ah, nanti juga gajian lah, kebayar lah." Gitu, ya. Eh tapi ternyata, gitu, iya, ternyata kan makin sana, makin sana tuh malah kayak gali lubang tutup lubang, Kak. Dan, itu yang aku rasain. Nah, dari situlah gitu ya aku ngerasa, "Wah, sebenarnya nggak perlu-perlu banget ya, ikut FOMO-FOMO gitu, sama orang." Gitu, Kak. Jadi gitu, Kak.
Mhm. Betul. Oh oh. Iya, benar benar. Ah, oke. Ih, benar banget lagi, Kak. Oh, oke. Mhm mhm mhm. Itu itu pas tahun berapa, Kak? Kakak ngerasa Kakak tuh ngikutin eee, dari Kakak tuh FOMO bekel, gitu Kak, jadi akhirnya ngikutin orang?
Mungkin dari tahun 2022, apa ya? Gitu, ya. Nah, pokoknya tahun-tahun segitu lah, pas-pas zaman Covid, gitu ya. Karena kan waktu itu aku juga kerjaannya nah, kerjaannya itu dirumahkan Kak, waktu itu. Dan, itu tuh ya yang bikin aku juga kayak langsung terpukul gitu loh, Kak, waktu itu. Makanya aku langsung kayak sadar, gitu, bahwasannya memang FOMO ini gitu, tidak bisa dijadikan sebagai standar gitu, buat aku sendiri, gitu. Ya, kalau buat orang sih bebas-bebas aja, kali, ya? Nah, tapi kalau buat aku sendiri sih, wah, ini sih kayaknya berbahaya gitu, bagi keuangan aku. Ya dan juga kesehatan mental juga berpengaruh loh, Kak, gitu. Nah
Oh, oke. Oke. Mhm. Mhm. Betul, mhm. Setuju. Betul. Kak, kenapa tuh Kak per pengaruhnya kenapa Kak, kalo kalo boleh tau Kak, ke kesehatan mental?
Iya, walaupun, gitu ya, kalau misalkan punya uangnya, beli gitu ya, FOMO, gitu ya, barang-barang ini yang baru, yang hat atau yang hits, gitu ya, atau yang viral, gitu. Nah tapi, ketika mungkin setelah barangnya itu udah nggak hype lagi, gitu ya, yang dijual mungkin bisa murah banget gitu ya, dan kadang lagi nggak ada harganya, gitu ya. Nah, itu kan bikin kayak mikir 2 kali, gitu, atau mungkin jadi kayak, "Ah, ini sebenarnya barang tuh di awal doang FOMO-nya, di akhir malah bikin kayak rugi." Atau mungkin seperti itu Kak, gitu. Jadi, akhirnya, kayak itu tuh kan bikin kesehatan mental jadi down, gitu ya, karena ada tekanan mental di situ, Kak. Walaupun ya awalnya mungkin buat kayak healing, kali, atau buat kayak ngasih makan egonya.
Mhm. Mhm. Mhm. Mmm. Oke, paham. Ah, paham.